Então, cara, tá incrível, eh, o sonho da nossa vida vai se realizar mês que vem. Esses dias ela tem uma cesariana marcada
Ai, que tudo. Meu Deus, ela já tá de 8 meses, 9 quase? Ah
8 e meio, quase 9. É, final do mês já faz 9. Dezembro, eu acho que ela está com 30 e 4 semanas hoje, 34 semanas hoje.
Ai, que tudo! Ai, que legal, que venha com muita saúde, muitas bênçãos, vai dar tudo certo, ela vai ensinar muito você a jogar também, a bebezinha. A bebezinha ou o bebezinho, já sabe o sexo do bebê?
Obrigado. Obrigado. Vai, né, vai. É menina, é menina, é menina.
Menina? Meu Deus, vai é o xodó do papai, a princesinha do papai.
É. Eu estou pensando já em comprar aquele aquele negócio que amarra ela, assim, no meu corpo, pra eu ficar jogando tranquilo e ela ficar de olho na tela. <laughs>
<laughs> Sim, <laughs> sim, sim, é verdade, muito bom, muito bom e você tem pretensão de de introduzir ela aos jogos, assim?
Ai, muito legal. Mas, assim, então eu estava f Ah, eu acho que sim, eu acho que até pode ser uma profissão, cara. Eh, e eu levo isso na boa, é que eu nun eu nunca fui predador, desculpa. Então assim, eu não tenho essas habilidades todas, cara. Eu vi que quando eu perguntei, eu perguntei no Diamond ali, humildemente. Eu não vim aqui
Sim. Ah. <laughs> <laughs> "Ai, desculpa eu não queria ser tão, assim, não, eh desculpe se sou esnobe". <laughs>
Em tão profissional. Tão profissional, eu não queria aqui botar botar aquela o co o como é que é o nome daquilo? É é "lo" que você joga no chão? Você joga no chão? É. Ai, meu Deus, é com "e". É com "e". E você joga no chão eu não queria eu não queria jogar aquele negócio de predador no chão, eu não queria falar por ele.
Não sei. Ai. Como assim? Não sei, eu não sei, eu não sei. Ah, eu sei, <laughs> eu sei, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que você está falando, eu também não lembro do nome. E quando você tá você quer esnobar alguém que você de fez o a a situação ali, você vai jogar no chão pra isso <laughs>
Sabe o que eu estou falando? É com "e", eu acho. Que ve que você é o exatamente. Aí você joga em cima assim da da caixa, joga em cima da caixa. Aí joga lá o predador em cima da caixa. Eu não queria falar sobre isso, mas eu acho
Bem isso. É, mas eu não jo eu não coloco do predador, coloco do master que é pra não ser tão humilhante, né?
Ah, entendi, está bem. Eu acho que eu acho que, é um pode ser uma profissão, mas como a gente está inserido aqui, agora falo "a gente" porque eu já sei que você também, eh, tá inserido nesse meio online, a gente sabe dos perigos que tem, principalmente com criança, principalmente com criança, infelizmente o mundo é é ruim, né, o mundo é mau. E a
<laughs> Aham. É verdade. é verdade. É, cruel.